Как ты начинаешь день, чтобы он был продуктивным и здоровым?
Слушай, ну, я, наверно, как это, начинаю день с вечера, да. <chuckles> Чтоб, как это, ш да. Чтобы быть продуктивным и здоровым нужно об этом, э, думать, наверно, чуть больше, чем <grunts> ч чем чем не думать. Вот. То есть я стараюсь, ну, во-первых, более-менее как-то соблюдать режим, э, того, когда я ложусь спать. Ну, так мы ст стараемся с мужем. В принципе у нас получается. То есть мы стараемся ложиться где-то там, ну, там, с пол-одиннадцатого и до двенадцати и как-то попадать. Ну там, может быть, выходные исключение, а так стараемся вот в это окно попадать, вот. Еще мы
О, ничего себе! Интересно! Мгм. А сколько вы спите, кстати, с мужем, 8 часов?
Слушай, ну он, э, спит, да, в районе 8, вот ему нужно 8 часов. А мне, ну, может, мне так повезло, мне в принципе достаточно часов 6, вот. Поэтому я пораньше его просыпаюсь.
М! Ты, получается, высыпаешься, тебе хватает?
Да, да, мне, в общем-то, 6 часов хватает, да. То есть у меня периодически, э, бывает даже такое, что я, там, н ночью просыпаюсь и, там, ни не могу заснуть. Но я и, м Опять же, я, наверно, не считаю это прям бессонницей, потому что в целом я после этого себя чувствую нормально. То есть я, там, если ночью не могу заснуть, я, там, лежу читаю, ну, там, полежу, полежу, там, засну дальше. Вот, но у меня
Мгм. То есть у тебя не бывает, да, такого, что ты плохо засыпаешь? Можешь, э, проснуться и снова заснуть.
Да-да. Б ну, то есть, э, опять же такие п приступы, не знаю, как это назвать, бывает не так, чтобы прям сильно часто, поэтому я на них так внимания не обращаю. Вот. Ещё Мгм.
Мгм. А есть ли у тебя какие-нибудь утренние ритуалы, что ты делаешь вот сразу после того, как ты встаёшь?
Да-да-да, я как раз про них и хотела сказать. И ещё один, как это, подготовка с вечера, что мы делаем. А, я наливаю нам в это в термокружки теплую воду. У нас они такие большие. И просто мне очень нравится утром проснуться, а, пить теплую воду, но при этом н н не делать вот этих лишних действий, то есть: не вставать, не идти, не греть чайник, там делать её, там разбавлять до теплой. Поэтому я прям уже несколько лет нашла для себя прекрасный вариант. М, я просто вечером кипячу воду, прям горя кипятком заливаю её в термокружку, и к утру она становится такой, ну, чуть, э, горячее, чем тёплая. И это прям идеально.
Мгм. Мгм. Сразу готовишь, получается. А ты туда ничего не добавляешь? Там лимон некоторые добавляют, не любишь?
Не не не, мы я ничего не добавляю, я просто воду пью. Ну, может быть, ещё знаешь почему? Потому что мы достаточно поздно завтракаем, и поэтому я стараюсь как-то ничем желудок ни это, м м м, как-то не отвлекать, то есть только водой.
Мгм. О, интересно, когда вы завтракаете, получается? Вот ты попила во воды и потом?
Ну, завтракаю я, как правило, там ближе, там, к 12, даже к часу дня, наверно. Вот, наверно
Дак, это обед уже получается!
Ну, у нас такое, э, э, как это, вообще это называется интервальное голодание, но мы не то чтобы прям его сильно придерживаемся, но мы просто стараемся вот завтракать попозже, чтобы вот этот вот период, когда мы едим, он, соответственно, был меньше, чтобы как-то всё-таки за счет этого
Мгм. А тебе не хочется, получается, с утра? То есть у тебя энергии куча, ты можешь и дела делать, да? И без завтрака спокойно.
Да, да, совершенно спокойно. Да.
Ничего се. А ты делаешь какую-нибудь зарядку, может быть, или спорт, что-то такое с утра? Любишь?
Да, я стараюсь, э, по утрам бегать. Вот я это делаю, в принципе ну, стараюсь это делать там каждый день, ну, там, может быть, там 1 день в неделю делаю какой-то перерыв, а так вообще стараюсь это делать каждый день.
Мгм. А ты не любишь? Вот некоторые ещё занимаются теперь медитацией, очень модно стало.
Слушай, ну вот всё, что там связано с какой-то такой, а, медитацией или каким-нибудь там стрейчингом, вот всё, что такое какое-то медленное и потягивающееся, вот это, наверное, не моя история. Я больше про Ну, то есть вот если я хожу на спорт, я хожу всё-таки на какие-то, ну, силовые упражнения. У меня даже есть одна йога, на которую я хожу, но она такая силовая. То есть там, а, на это на голове стоят, ну, то есть всякие такие сложные упражнения делаю.
Мгм. Мгм. Не любишь ничего такого плавного, да, монотонного, получается.
Ну да, я, скорее, засыпаю в эту историю. <chuckles>
А если у тебя еще какие-нибудь утренние привычки, вот, которые наполняют тебя энергией больше всего, вот, кроме бега?
Слушай, ну, мне, вот, нравится вот это, наверное, какой-то последовательность, а, ритуалов, которые у меня есть. То есть я просыпаюсь, я, там, не меньше, там, получаса- 40 минут, наверно, просто, там, сначала пью воду, потом как-то, там, тюплю туплю в телефон, просто лежу, не встаю с кровати, да, и мне это, прям, нр мгм.
Мгм. А, вот, кстати, про телефон тоже, да, залипаешь в телефоне, получается?
Ну, слушай, да, мне нравится по утрам вот такой какой-то сначала расслабленно достаточно, да, потупить в телефон, чё-то там почитать, посмотреть, а потом уже встать и пойти, вот, побегать, вот. Я где-то, ну вот, я бегаю, как правило, километров 10. Это, примерно, час где-то времени, вот столько я уделяю утренней активности.
Мгм. Мгм. А делаешь ли какие-нибудь утренние ритуалы, э, такие как душ, может быть, массаж, какие-то маски, что-то для красоты?
Слушай, я, м ну, понятно, что я после пробежки, конечно, принимаю душ, вот, но какие-то вот, э, ну, я просто там ма каким-то с и э, традиционный ежедневный уход делаю, а вот всякую я з зани делаю фи фейсфитнес, да, нен, фитнес гимнасти гимнастика для лица, наверное, чтобы это по-русски сказать.
Мгм. Мгм. О, расскажи, кстати, поподробнее. Интересно.
Ну вот её я делаю всё-таки вечером, а не, э, это не утром. То есть я вот— если мы вечером с мужем смотрим какие-то сериалы, да, или, там, кино— я могу сесть и вот как раз параллельно, пока мы смотрим, сделать какой-нибудь вот этот массаж. То есть я либо гуаша использую, это такая, м, каменная каменный скребок, наверно, такой, и ты им, соответственно, м массажируешь лицо, либо какие-то упражнения делаю.
Мгм. Мгм. А помогает, кстати? Некоторые люди теперь говорят, что ничего не помогает, что это всё маркетинг. Как ты думаешь, помогает фейсфитнес и гуаша?
С слушай, ну вот, я всё всё пытаюсь заставить себя провести эксперимент и заставить себя это делать ежедневно и с определенным копле комплексом упражнений. То есть щас я это всё-таки делаю немножко хаотично, то есть какие-то упражнения у меня переходят из раза в раз, но я могу пропускать дни. Вот у меня идея- а, прям сесть, условно, не знаю, там, в среду, ну, в любой день и начать это делать каждый день, там, например, по полчаса или, там, по 20 минут в течение нескольких месяцев, и попробовать сравнить, есть ли эффект или нет. Но так, если размышляя, мне кажется, эффект должен быть, потому что это же тоже мышцы. Ну, то есть они по-другому крепятся к костям, но это те же самые мышцы, а значит, они должны, ну, логика их работы должна быть такая же, как у мышц в других местах.
Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. Ну ты, получается, всё равно видишь какой-то эффект, да?
Ну да, да, конечно. Ну, то есть, м мы мы же понимаем, что у массажа всё равно есть какой-то эффект. То есть, да, там, например, морщины не разгладятся, но кожа как-то подтянется, что-то такое.
Есть. Мгм. Так и есть. А есть ли какие-то вот внешние факторы, которые для тебя с утра очень важны, например: свет, тишина, температура, вот, порядок, может быть, какой-то? Вот что влияет на твой старт дня?
М, ну, мне комфортнее просыпаться, когда уже светло. И вот я по себе заметила, а, летом я обычно встаю с ну, я, в принципе, стараюсь вставать без будильника, а, летом я, там, просыпаюсь в полшестого, и уже светло, и мне, в общем-то, комфортно и отлично. А, вот, щас, например, а, светает уже как-то к 7, и, вот, э, в 6 я просыпаюсь, но мне как-то ленивее вставать и, там, в темноте уже, там, сидеть, а, там, пить пить воду и смотреть те телефон. Я все-таки дожидаюсь, когда начнет немножко рассветать.
Мгм. Мгм. М-да. А от погоды, кстати, зависит, когда, например, солнечно и когда, наоборот, дождь и плохая погода? Влияет на твою продуктивность, настроение, может быть
О, слушай, интересный вопрос. Ну, наверно, может влиять, если, прям, знаешь, такой, прям, дождь, э, стучит по крышам таким вот убаюкивающим каким-то звуком, то, наверно, это может. Я, там, могу проснуться и сказать: "Но нет, я, наверно, еще, там, полежу, как это по это, по позасыпаю". Вот, наверно, да.
Мгм. А насколько, вообще, твоя утренняя рутина гибкая? Меняется ли она как-то от настроения, может, от состояния организма или, например, на буднях или на выходных? Что-то меняется у тебя или всегда одинаково?
А, да, меняется. То есть, ну, в выходные, как правило, мы все-таки чуть позже с мужем пр ну, то есть мы позже ложимся спать, да, соответственно, чуть позже, а, просыпаемся, наверно, больше времени тратим на то, чтобы по поваляться вот в этой кровати утром, да. Там, э, я, ну, я обычно бегаю, э, как-то бы быстрее, то есть я, вот, 10 километров 1 час. У меня муж ме бегает медленнее и меньше, соответственно, я могу, например, в выходной побегать не сама, а побегать с ним, да. Мы можем это сделать более расслабленно. Ну да, как-то вот так.
Мгм. Мгм. Выходные получаются более расслабленные у тебя всё равно.
Ну да, да, да, как-то больше, ну, то есть, ты меньше обращаешь внимание на время, да, меньше хочешь всё запихать в какой-то ограниченный период времени. Там, можешь, там, мы, например, мы можем даже прийти, например, после пробежки, там, сходить в душ и вдруг почувствовать, что чё-то нас опять в сон клонит и поспать, например, ещё. Вот, периодически такое тоже бывает.
Мгм. О, ничего себе! Здорово! А как ты реагируешь, вот, э, на утро, если, например, что-то идёт не по плану? Вот, что помогает тебе всё равно сделать твой день продуктивным?
Слушай, ну, э, там, если, ну, бывает, конечно, это нормально, иногда что-то идёт не по плану. А, ну, я обязательно пью воду, это, прям, для меня важный такой момент. Потому что я понимаю, что если я и утром так не выпью, я, там, начну чувствовать жажду. И мне прям важно, чтобы она была тёплая, не просто там какая-то холодная, да, а какой-то такой вот температуры. То есть я, понятно, могу отказаться от вот этого, а э от того, что я валяюсь на кровати с телефоном, могу отказаться от пробежки, ну, если я понимаю, что там что-то срочное или, там, что-т какой-то форс-мажор случился, или, там, я вечером уже решила, что я не успеваю, да. А вот от воды, наверно, нет, я не буду отказываться, я её даже, там, на бегу где-нибудь выпью, потому что это, прям, как-то важно для меня очень.
Мгм. Мгм, да. А есть ли, может быть, у тебя какие-то вот, э, привычки, которые ты бы хотела внедрить, например, но откладываешь?
Привычки, которые я бы хотела внедрить. Слушай, ну
Да, что-то новенькое, может быть.
Наверно, хорошо было бы какую-то делать гимнастику для спины и шеи по утрам, потому что у меня, прям, шея- уязвимое место, и я периодически чувствую, что я как-то недостаточно ей внимания уделяю. И, то есть у меня было какое-то обманчивое представление, что, ну, я же бегаю, а а, потом я думаю: "Так, стоп, ну, я же бегаю, у меня точно так же шея зафиксирована, как когда я управляю машиной, да". Соответственно, у меня так же будет продолжать там болеть или или я буду нь чувствовать какие-то неприятные ощущения, как если бы я там была за рулем, а щас бегаю ногами, а не шеей. Вот, наверное, это было бы хо хорошей какой-то привычкой, которая могла бы помочь.
Мгм. Мгм. Массаж, возможно, или ты не любишь массаж?
Ну, массаж- это классно, но всё-таки массаж кто-то должен сделать. <chuckles>
Ну, вот, в салон с утра, например, пойти к на массаж. Или ты такое не любишь? Спа какое-нибудь?
Слуш Нет, это я люблю. То есть, массаж- это классно и спа классно. Просто, наверное, мне кажется, что массаж или спа- это, минимум, там, какие-нибудь 2 часа. А, вот, а это если у салон где-нибудь рядом находится. И, наверное, это слишком, ну, много времени, чтобы это сделать какой-то е й утренней рутиной, даже наверно не ежедневной. Но так звучит, конечно, интересно.
А как ты, вообще вот, поддерживаешь свой эмоциональный баланс, вот, в первые часы после пробуждения? Бывает ли такое, вот, например, что ты встала не с той ноги, плохое у тебя настроение, и как всё-таки сделать так, чтобы день всё-таки был позитивным, есть ли у тебя какие-то, может, советы?
Слушай, ну, я, наверно, крайне редко встаю как-то не с той ноги, ну, то есть если я прям совсем не выспалась, или, там, ну, тоже я спала как-нибудь плохо или прям неудобно, у меня, там, почему-то что-нибудь затекло. Вот. Но это, скорее, редкость, мне кажется. А, наверно, если у меня есть время, то я, как это, все свои вот эти стандартные ритуалы поделаю, и мне кажется, что они могут дать какой-то, ну, положительный эффект и вернут меня опять в состояние какого-то такого э энергичного возбуждения утреннего. Но если уж прям совсем, вот я прям чувствую, не помогает, да, то я, наверно, выпью кофе с утра, хоть я, вот, с утра не завтракаю. Но я думаю, что какая-нибудь большая час чашка какого-нибудь капучино, наверняка, может с справиться вот с этими какими-то там: "Ну, подумаешь, не выспался, ну, завтра ляжешь пораньше", да. Мне кажется, должна точно помочь, вот именно, большая кружка не черного кофе, а какого-нибудь латте или капучино, вот чего-то такого.
Мгм. Мгм. Мгм. Помогает, да, тебе? Мгм. Доза кофеина, получается, тебя может взбодрить. Спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно с тобой пообщаться.
Да, тебе тоже спасибо за этот разговор и всего самого наилучшего. До встречи. Пока-пока.